Ну, здесь, мне кажется, всё-таки вот этот кругозор, а что узнать что-то новое, например, до посещения Парижа, я думал, что Петербург самый красивый город на земле, я сь нь как-то спустя 20 лет съездил на старую дачу, ну надо было посмотреть, чё там там дом разрушен, не разрушен, ну то есть она не неудобно расположена, то есть ну в детстве было всё нормально. И в детстве я так восхищался, а потом приехал, ну что это вообще такое? Как я здесь жил я здесь каждый год проводил? Что это, как такое может быть? Я думаю, что, конечно, есть, ну, психологические искажения, которые для всех, а, релевантны, а, привыкаем. Ну то есть нам нам нравится то, что привычно, то есть как, не знаю
Мгм, мгм. Мгм. То есть, если ты не попробуешь что-то кардинально новое, ты не сможешь понять, ам, а, да, в как бы не сможешь по понять, что тебе реально нравится.
Ну, конечно конечно. Ну, в общем, ну, ну есть, конечно Конечно, ну, есть, м, про простой метод, называется сравнение, придумали у умные люди, как бы он же не всегда существовал как бы, вот ну если, допустим, ребёнок пе первый время видит лицо только матери, он в итоге почему-то считает, что она самая красивая на Земле. Ну, потому что у него ещё не сформировались символы красоты, а потом, взрослеет, и может уже трезво оценивать. Да нет, мне, например, как человеку нравятся другие женщины, если на то пошло. То есть и мама вот в ореол не входит, то есть они вот ни не должны быть похожи на мою маму, и так далее.
Ну да. <chuckles> Э, слушай, ну, вот иной раз, вот же бывает тоже, вот, допустим, да, если брать отдых или какую-то деятельность, или спорт, а, то есть, любовь, она приходит не сразу к этому спорту или к этому отдыху, да? Иной раз бывает, да, ну, ты бегаешь, да, на начал бегать, никогда не любил, 1 раз пробежался всё равно не люблю. Вот как, м, как перейти? <chuckles>
Мгм. Да, мгм. Да-да-да я же ту Конечно конечно. Ам Ну да. Конечно. Постоянство постоянство постоянство. Я я поэтому и говорю, что человек в консервативном смысле, естественно, что с чем мы чаще встречаемся, то нам нравится, и уже мы как бы привыкаем, и я в том числе. То есть я, например в каждый раз отмечаю, когда выходят новые модели там автомобилей, не то, чтобы я их покупаю, но я психологи или одежда в том числе, ну, зачастую, которая не на показах, а вот в ширпотребе, что называется, и мне новые сразу нравятся, ну, или модели телефонов прям нравятся, а старые как будто уже неактуальные. Ну, казалось бы, я тем восхищался ещё пару лет назад, а вот новый вышел, то есть влияние трендов, я про это, то вот мне не нравится, а в другой момент выключается. А есть вещи, как ты правильно говоришь, что если я чем-то пользуюсь постоянно, или я с кем-то встречаюсь постоянно, мне этот человек нравится, я ему доверяю, я к нему привык, и вот из-за этого нравится, что это, ну, устойчивая связь постоянная. Или как занятия спортом. Я вот раньше занимался спортом, и были периоды, когда мне прям нравилось. Ну, мышцы просят сходить в спортзал, потому что я без него уже не мыслю свой распорядок дня, а потом он исчез, и как будто его не бывало.
Мгм. Мгм, мгм. Мгм.